Makanan khasnya itu, jadi yang ber terdiri dari lontong dan sayur, gitu.
Ah, sompil. Oh, berarti sama kayak ketupat sama opor ayam dong?
Iya, semacam itu. Cuma sayurannya mungkin beda ya, Kak, maksudnya, eee, didalamnya itu ada kedelai hitam
Kedelai hitam?
eee, kalau kita mmm, jadi yang direbus di sayur itu, Kak, yang kombinasi yang mantapnya ya, mantap. Ya yang enak dan pasti, dan biasanya selalu ada itu, <tsk> potongan kelapa eh, kok kelapa. Potongan pepaya muda.
Mhm.
Jadi pepaya muda yang diiris-iris kecil-kecil gitu, lalu sama, eee, kedelai hitam itu, sama, eee, potongan, eee, kacang panjang. Jadi kacang panjang dipotong kecil-kecil.
Oke. Mmm, iya. Sebentar Sebentar, kedelai hitam itu gude bukan sih? Kacang gude bukan? Gude. Oh bukan ya, beda ya. Oh.
Hah? Bukan bukan. Enggak tahu ya aku namanya, kalau bahasa Indonesianya belum pernah nyari, tapi kalau di bahasa Jawa itu namanya lento, Kak.
Oh lento. Iya iya iya, tahu tahu tahu. Oke, berarti itu di dimasak di kuah itu, dicampur di kuah itu? Oke oke. Ada ayamnya jugakah atau daging gitu mungkin? Oh, enggak, sama sekali?
Lento, mhm, nah Tuh kan kayak Mmm, betul. Oh, enggak. Benar-benar itu iya, benar-benar itu sayur aja isinya.

Mmm, menarik aku belum pernah denger sebelumnya makanan apa namanya ya tadi?
Iya kan. Sompil.
Sompil, biasanya kalo mhm.
Eh, tapi Kak, ini aku ceritain 1 lagi, kalau, eee, sebenarnya di beberapa tempat yang, bener-bener otentiknya ya, itu bahkan bukan hanya bubuk tapi ada kayak parutan kelapa gitu Kak, yang dimasukin di atasnya.
Boleh. Mhm, iya. Oh ini serundeng?
Mmm, bukan tapi lebih ke kayak, eee, semacam kayak, hampir kayak uraplah bumbu si, ya si ininya, kelapanya.
Oh bumbu iya iya tahu, jadi kela parutan kelapa muda tapi bumbunya tuh kayak bumbu urat gitu rasanya kan? Bukan yang serundeng kering gitu kan? Oh ngerti, nah betul kering manis gitu, oh oke oke oke, wow itu kalo lebaran kayak gitu yang masak kayak gitu biasanya, eee, siapa tuh di keluarga kamu?
Mhm. Iya hampir kayak gitu, mhm, kalau serundeng kan kering tuh, mhm. Iya. Ibu biasanya karena, kayak kalau kita nyoba masak sendiri ya Kak, kayak kurang, nendang rasanya gitu entah ya tangannya mungkin ya? <laughs>
Mhm, iya iya, tangannya bener bener memang sih kalau ibu yang masak itu udah kelar rasanya, aw enak banget gitu ya, wow. Mhm mhm, itu kan identik dengan lebaran kan ada kamu ada cerita momen lucu atau momen unik momen berkesan enggak dibalik makanan lebaran favorit keluarga kamu ini si Sompil ini?
Iya, sudah pasti enak, mhm. Mhm.

Mmm, ini tuh sebenarnya, eee, apa, makanan khas yang kita bisa bikin sih, kalau nggak lebaran, gitu, kan. Cuma beda rasanya kadang-kadang, Kak. Rasa maksudnya suasananya, karena mungkin nggak lebaran, ya. Jadi, kan kalau kita makan sendiri biasanya cuma ya lontong sayurnya aja, nggak ada opor, gitu, kan. Nah, itu yang, eee, menambah rasa kayak, "Ah, kangen nih, mending pas lebaran nggak, sih?" gitu.
Mhm. Mmm, iya iya. Betul. Betul. Mhm. Iya. Oke, wow! Mmm. Berarti sebenarnya makanan ini tuh nggak nggak hanya muncul di lebaran, ya. Setiap hari pun bisa sebenarnya di dibuat, dan dan tidak aneh juga ya kalo kad karena kadang-kadang kalau lontong eh, sorry, ketupat sama opor kan kalau kita bikinnya nggak pas lebaran mungkin ada kayak rasa, "Ih, kayak lebaran aja ini." Ada rasa kayak gitu, kan. Tapi kalau sombil ini enggak.
Iya. Iya. Bener. Iya. Iya. Bener. Enggak. Jadi bener sebenarnya bisa kita masak di hari-hari kita pengen. Cuma, ini Kak, kadang-kadang yang bikin berbeda itu kalau kita misalkan, eee, nggak nemu, eee, pepaya. Jadi kan, kadang juga nggak ada ya Kak, eee, pepaya itu. Entah kita juga nggak punya pohonnya, atau memang lagi nggak ada yang jual di pasar. Nah, itu biasanya ibu tuh pakai labu, Kak, labu siam. Mhm. Tapi rasanya beda Kak, tau. Iya.
Mhm. Mhm. Iya. Oh, labu, iya, ya ya. Aku tuh tadi kayak nginget-inget. Oh, rasanya beda, ya? Tapi teksturnya teksturnya bukannya sama, ya? Kayak pepaya muda sama labu itu?

Nah, bentuknya itu sebenarnya dia terbuatnya dari nasi gurih yang dihaluskan Kak. Dipadatkan seperti jadi teksturnya seperti lontong. Gitu.
Oh. Hmm Kak, tahu tahu kebay oh itu tuh benar, sebenarnya juga sama sama nasi, tapi, jadi namanya itu jadi be eee, punten, jadi beda bukan nasi bukan lontong karena, ada rasa khususnya. Gurih. Oh, oke.
Mhm. Gurihnya. Iya. Nasi gurih. Dan ini beneran nasinya udah jadi nasi, baru kita tumbuk Kak. Bukan kayak kayak kalau lontong tuh kan, kayak ada yang bikinnya nasinya udah hmm, ada yang dari beras, ada yang udah nasi lembek terus dibentuk kan Kak. Ini nih, benar-benar udah jadi nasi, terus kita tumbuk. Gitu.
Benar benar. Oh di Dari beras. Mmm. Mhm, mmm. Oh berarti se hampir sama kayak pulih itu sih, tahu pulih nggak ya, kalau dari Jawa Tengah. Itu juga, nasi ditumbuk juga kan itu, sampai benar-benar dia padat terus dikasih ragi biar mengembang, gitu.
Oh, iya ada. Iya, mungkin. Mmm. Nah, bedanya kayaknya ini nggak ada raginya Kak. Hmm.
Enggak pake ragi. Oh oke oke, jadi nggak kenyal ya teksturnya ya?
Enggak enggak. Jadi beneran seperti lontong sih teksturnya.
Hmm hmm. Tapi beda rasa aja.
Iya betul.
Oh, terus pecelnya itu ya pecel pada umumnya?
Kecil pada umumnya, tapi kalau khas daerah Blitar itu, ada lauknya yang, eee, unik juga Kak.
Apa tuh?
Itu, eee, ini, eee, perkedel, eee, tela.
Eh bentar bentar, perkedel tela?
Dari singkong. Pede perkedel singkong jadinya.
Hah? Astaga, berarti enggak enggak pake telur itu perkedelnya?
Enggak enggak. Dan rasanya lebih nendang ih, ini aku otomatis perutku bunyi loh Kak. <chuckles>
Ya ampun. <laughs> Tapi aku baru, Kak, aku baru dengar perkedel ketela. Itu benar-benar, eee, bahannya dari ketela aja?
Beneran bunyi. Iya dari singkong aja. Beneran.
Nggek nggak dikasih telur? Sama sekali?
Enggak enggak sama sekali. Dan teksturnya nendang Kak. Iya, teksturnya nendang loh, beneran, enak banget tau.
Oh, jadi pengganti kentang ya? Mmm, oke. E berat tapi dibumbuin ya?